Então, eu queria muito ajuda com conselhos para eu conseguir criar uma rotina onde eu encaixe exercícios físicos. Eh, desde que eu me mudei para Barcelona, eu não tenho conseguido fazer ex qualquer tipo de exercício. Eu nunca coloco como uma prioridade, e eu sou uma pessoa que eu sei que eu preciso de exercício físico na minha vida, eu sou muito alérgica, eu tenho problemas também relacionados com postura. Já ouvi do meu fisioterapeuta inclusive que eu preciso fazer exercício físico para evitar problemas, né, no futuro quando eu for mais velha, então é é algo que eu sei que é importante para minha vida, eu sei que é importante para minha saúde, mas mesmo assim eu não consigo colocar como uma prioridade. Eu sempre, eh, acho que eu estou cansada demais para ir para academia, ou eu acho que eu tenho, né, muita coisa para fazer no dia e não vou priorizar a academia. Então eu queria ver se você tem algum conselho aí para eu conseguir mudar um pouco essa minha mentalidade.
Sim. Ok. Sim. Ok. Com certeza, mas para que eu possa te ajudar de uma forma melhor, me diga como é que está a sua rotina diária, eh, para tempos de exercício, na na desde essa mudança, como é que e quais tipos de exercícios você gosta de fazer?
Vamos lá, então atualmente hoje eu só estou estudando, estou fazendo uma pós-graduação, não estou trabalhando então eu até tenho mais tempo livre no meu dia. Eu estudo de 8h até 14h todos os dias. E eu estou em uma residência estudantil que eu tenho uma academia aqui. Então eu não tenho nem a desculpa que a academia é longe de mim, a academia já é, eh, no meu no meu prédio. É
Ok. Perfeito. Sim. Perfeito, isso já te ajuda muito. Então por exemplo como você já tem um bom tempo livre e tem a academia próxima, o que que eu te aconselharia, tenta tenta ver das atividades que você já já tem o costume, já gosta, tenta observar quais os melhores horários que tem que possa se encaixar na tua rotina, e tentar também, eu te aconselharia também além do exercício físico, você começar uma aula devagar, conversar com os professores da academia, e também posteriormente ver uma alimentação também adequada para que te ajude ter um resultado, digamos, mais rápido.
É, esses são bons conselhos. Eu até acho que eu já sou uma pessoa que eu me alimento bem, no no meu dia a dia assim, eh, tenho conseguido dormir bem, é mais a questão ligada a exercício físico, mesmo. Eu acho que uma coisa que eu tenho pensado também é que, eh, eu eu preciso malhar e fazer aeróbico, mas talvez se eu conseguisse juntar com algum esporte, porque eu adoro esporte. Então não sei, um um vôlei, qualquer coisa, talvez me motivaria mais. É
Isso é ótimo! Sim. Com certeza essa essa junção é perfeita. Eu acho assim, você tem que ver qual é o por exemplo: como vôlei, tenta ver na nos seus vizinhos ou ou amigos, eh, <clicks tongue> dos estudos, se algum gosta se algum deles pratica algum esporte, se gostam de jogar vôlei, ou até outro esporte que que lhe agrade, e tente já já começar a praticar aos poucos, e e junte isso ao teu exercício físico. Não sei se você gosta de correr ou de fazer aula de spinning, e comece assim aos poucos, e com certeza, adequando também a tua alimentação, um bom uma boa noite de sono, com certeza, eh, você vai ter uma consistência muito melhor do nos exercícios e muito os resultados assim, incríveis.
Tenho. Sim. Sim. É, e v você tem, assim, algum conselho também para eu parar de ficar dando desculpa para não ir pra academia, ou fazer qualquer tipo de exercício físico? Porque é isso, mesmo no final do dia, sempre falo: "Cara, não tenho tempo, ou cara, estou muito cansada para ir, ou, eh, tenho que estudar para essa prova amanhã". Então, eu queria alguma coisa que me ajudasse a parar de dar desculpa e falar: "Gente, isso aqui é importante para minha saúde. Eu preciso ir, eu tenho que estudar, mas eu não vou deixar de de ir na academia porque eu tenho que estudar, eu tenho que encontrar alguma forma de encaixar o exercício físico na minha rotina". Então, se você tiver algum conselho
Com certeza! Com certeza! Isso é muito normal, não não se preocupe quanto a isso. Eu acho que você pode tentar fazer o seguinte: em vez de você ficar preocupada em fazer vários exercícios ou uma aula muito extensa no num dia que você esteja com esses pensamentos, tente fazer um treino leve e rápido. Por exemplo: ah, vou fazer um treino de 15 minutos, de 20 minutos, faço um treino HIT. Ou, por exemplo, ao invés de você fazer uma aula de spinning de 40 a 50 minutos, vá no na bicicleta de spinning, ou de transport e faça 20 minutos. E aí, você vai fazendo isso aos poucos, e quando você vê, eh, depois de 15 minutos num dia, 20 minutos no dia seguinte, você vai começar a fazer a a tua cabeça já vai começar a acostumar com essa rotina, e você quando você parar para pensar, você já está treinando 1 hora, 40 minutos, e o teu corpo ele já vai respondendo de acordo com esta, com essa melhora do do teu dia a dia. Você vai ver que o teu a tua cabeça, a tua consistência nos treinos, ela vai ter uma melhora gradativa.
Perfeito, são boas dicas mesmo. E eu estava pensando, você acha que é melhor, por exemplo, eu voltar da aula e já ir direto fazer meu exercício físico, pra eu me livrar logo disso e garantir que eu vou fazer naquele dia? Ou eu deixo para o final do dia e vou adiantando as minhas coisas, né, ao longo do dia? Porque hoje o que acontece muito, é que eu acabo deixando para o final do dia, falo, "Ah não, vou fazer meu exercício físico no final do meu dia", mas aí eu acabo não indo. Então fico me perguntando também se se você tem algum conselho em relação ao horário, né, qual qual seria o horário ideal pra eu ir na academia que garantisse que eu vá.
Sim. Então depende, você rende melhor pela pela manhã ou ao fim do dia?
Eu acabo rendendo melhor pela manhã, mas o problema é que a m a as minhas aulas começam muito cedo, né, 8h, então ir antes da aula eu acho que não conseguiria acordar, sendo bem sincera. Então as opções que eu tenho seriam ou ir à tarde logo depois da aula, então às 15h ou final do dia tipo umas 19h.
Entendi. Perfeito, então tente alinhar, tente fazer uma experiência, eh, ver como é que o seu corpo reage indo no fim do dia, faça essas esses 2 exercícios. Por exemplo, um aeróbico e depois um treino de de pesos ou um HIIT e agora, caso você se sinta muito cansada, tem que fazer uma das aulas na parte da tarde, quando for possível, e o restante do seu treino no fim do dia, caso fique muito pesado e e o teu corpo responda de uma forma, digamos assim, que você não renda como gostaria.
Faz sentido. E e eu acho também que uma coisa, é que eu fico me cobrando muito, né, que eu tenho que ir todo dia na academia ou todo dia fazer exercício físico. Mas eu acho que se eu já conseguir, né, se eu começar com uma meta talvez menor, 2, 3 vezes na semana, eh, a começar assim, i i i isso já é bom, né. E aí depois eu posso ir aumentando.
Sim. Com certeza. Com certeza. Sim, exatamente! Mas isso é muito normal, não se preocupe, porque sempre que a gente começa a treinar ou volta a fazer exercício físico. A gente fica com aquela ideia de querer um resultado muito rápido, vou fazer isso. Então, tente ficar tranquila exatamente. Fica uma cobrança muito forte e você acaba não tendo os resultados que que gostaria. Tente fazer da seguinte forma: tente começar indo 3 vezes na semana, tá bem. Se o teu corpo responder bem, coloque um um 4º dia e divida os teus exercícios dentro desses 4 dias. Por exemplo, se o teu corpo responder e você se sentir muito cansada fazendo aeróbico e pesos, tente fazer só um aeróbico num dia, e os pesos no outro. "Ah, no outro dia eu vou fazer um spinning", por exemplo, no dia seguinte eu vou lá e faço só o os pesos. Agora, se você se sentir bem fazendo aeróbico e pesos, ótimo, perfeito! Mas não fique se cobrando em treinar todos os dias, pense na consistência do seu treinamento, em treinar bem e dormir bem. E, principalmente, comer muito bem, que faz toda a diferença.
É. Exato, ir se cobrando. Perfeito! E, é isso, né, no final, é, assim, eh é pra ajudar a minha saúde. Então, eh, aí manter isso em mente, mas muitos bons conselhos, vou aproveitar, que amanhã é segunda-feira e início da semana pra ver se eu já consigo co colocar em prática essas dicas, eh, é isso, espero conseguir criar uma rotina mais saudável aqui, eh, em Barcelona. Porque vai ser importante pra mim.
Exatamente. Poxa, ótimo. Com certeza. Com certeza, e pode você pode também, eh, por exemplo, se você estiver muito cansada, ah, não não tô muito ficar, por exemplo, dentro da academia, não quero ficar dentro da academia, tente fazer uma caminhada ou até um exercício, eh, HIIT num parque. Aproveitar, olhar as árvores, isso faz toda a diferença também pra pra gente. Questão de bem-estar, com certeza você vai se sentir muito bem.
Sim. Não. Muito obrigada, fez super sentido. Agora, é só organizar <chuckles> os pensamentos e tentar colocar na prática.
Uhum.
Eh, a
Com certeza! Fico feliz em conseguir te ajudar.
Muito obrigada mesmo pelos conselhos.
Tá bem, obrigado. Tchau tchau.
Tchau, tchau.